Ah. Okay.
Und diese und diese diese Abgabe der Entscheidung an ein Los, an den Münzwurf oder an den Würfel oder an dem kurzen Stöckchen, das man zieht, das bringt eine immense Beschleunigung des Entscheidungsprozesses. Weil auf einmal niemand sagt: „Das ist 'ne gute Idee, wir losen“, sondern alle sobald's jemanden was betra: „Ne, das können wir so nicht machen.“ Und er sagt: „Warum denn nicht? Wenn's wirklich egal ist, dann ist es doch ist es doch Wurst, wo wir lang gehen.“ Und dann und dann führst du die Leute dahin zu sagen: „Dieser Aspekt ist mir wichtig“, und dann wird's auch wieder zielgerichtet.
<chuckles> Mhm. Mhm. <chuckles> Okay, verstehe. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja.
Es ist natürlich auch manchmal übel, ne, wenn man Menschen damit konfrontiert, weil man dann immensen Druck ausübt. Aber manchmal ist es auch notwendig.
Ja, und wie du schon sagst, total effektiv, weil dieses: „Ja, ist mir eigentlich egal oder entscheid du mal“, das das ist immer so 'ne Floskel, die geht einem auch total leicht von den Lippen, weil man sich vielleicht noch gar nicht ja, genau, total, vor allem im beruflichen Kontext, wenn Entscheidungen eben getroffen werden müssen und wenn sie auch wichtig sind und
Genau. Genau, genau. Ja. Ja. Ja. Und die nervt auch. Ja. Ja. Ja. Wir müssen noch mal drüber schlafen. Wir müssen uns noch mal treffen. Wir müssen den noch mal hören, ne? Aber du weißt genau, d das wird beim nächsten Mal nicht besser. Dann kommt 'ne weitere Meinung und die Unsicherheit steigt.
Mhm. <chuckles> Ja, ja. Genau, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist 'n das ist 'n sehr guter Punkt. Ähm, habe ich mir n so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber finde ich sehr, sehr interessant, dieses d dass einem so 'n bisschen
<chuckles> Genau. Ich ich finde es auch se genau, ich finde es seltsam, dass dass die Methode eigentlich überhaupt nicht verbreitet ist. Also gefühlt bin ich der Einzige, sagt: „Wenn es dir egal ist, dann losen wir.“
Mhm. <chuckles> Ja, ja.
Und und ich selbst meine es auch so. Also wenn's mir egal ist, dann kann ich auch 'ne Münze werfen. Und das bedeutet bei mir egal. Ansonsten sage ich: „Hm, ich bevorzuge links oder rechts oder ich bin mir noch nicht sicher, ich brauche noch Informationen“, aber dann sind wir ja wieder vorne dran, ne? Aber egal gibt es in dem Moment nicht. Und egal bedeutet Münzwurf.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay.